Claro, mira, yo creo que yo lo he visto con mi mamá. Yo soy hija de mamá soltera, entonces, creo que para mí ese ha sido como el ejemplo más grande o la lección aprendizaje más grande que que yo he tenido de parte de ella, es que lo puedo o sea, no importa si tienes a alguien o no en tu vida, o sea, puedes hacerlo, puedes hacerlo sola. Entonces, creo que ella me ha pre me ha enseñado a ser muy independiente y a ser valiente al al hacer al tomar mis decisiones, pero también hacerlo con mucho cuidado, o sea, ser consciente. Exacto, precisamente, o sea, ser responsable eh, de lo que yo decida, o sea, y sus consecuencias, sean buenas o malas, pero, o sea, hacerte responsable por lo que haces. Entonces creo que es al es algo que yo quisiera como madre, este, implementar, ¿no?, o sea, en en mis hijos y en la crianza misma de, o sea, de mis hijos. El: “Yo hice esto con mi hijo, no sé, me salió bien o me salió mal, pero yo lo hice, ¿no?, y ya aprendí, pero yo lo hice". Entonces creo que, o sea, a lo mejor no es un no es una una anécdota exacta, precisa, pero como que es una lección en general.
Okey. Por supuesto. Ujú. Por supuesto. Ujú. Ujú. Con responsabilidad, ¿no? Claro. Si. Por supuesto. Claro. Ujú. Ajá. Pero tú sientes eso. Claro, te dio ese ejemplo de fortaleza, eh, de sacarte adelante, de buena educación y y y o sea, y te dio un muy buen ejemplo de cómo hacerlo, ¿no?
Sí. Exacto. Ujú. Si, precisamente, y aparte el o sea el, que como mamá soltera siempre estuvo ahí con nosotras, conmigo y con mi hermana, entonces creo que pu eso para mí, o sea, es como exacto, o sea, es su presencia y su apoyo to o todavía hoy en día, creo que es lo que lo que más puedo reca recalcar de ella como madre, que
Claro. Pesó mucho. Claro, te te dio su tiempo.
Exacto, su tiempo y su cariño, y su apoyo, todo, o sea, literalmente todo lo que le puedes dar a un hijo, o sea, ella nos lo dio, eh, en sí, entonces sí.
Sí, por supuesto. Ella te lo dio. Ay, qué bello, qué bello que te expreses así de tu mamá. Oye, y dime algo, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos hoy en día para ser un buen padre o una buena madre, la falta de tiempo, las expectativas sociales, la economía, los roles de género?
Ujú. Ujú.

Esta eso. Exa exactamente.
¿No? O sea, son circunstancias distintas.
El primero fue la prueba, y el segundo ya está un poco más calada la técnica. <chuckles>
Ah, ajá. O, a lo mejor, te confías más, este, de que dijiste: "Ay, no mira, con el primero no pasó esto," y resulta que al segundo le pasa
Claro, o sea, ya no porque sean bebés, eh, o porque sean cercanos de edad, o sea, porque sean hermanos significa que van a ser lo mismo. Entonces Exactamente.
¿no? Ajá. No, claro que no, cada quien trae su su temperamento, ¿no? Y, aún en los gemel sí, aún en los gemelos, ¿no?, de la misma bolsa
Sí, su personalidad, todo. Claro, y es que, o sea, es no tienen el mismo cerebro, entonces, o sea, son totalmente dos individuos diferentes. No importa cuántos vengan en la panza, o sea, todos son diferentes.
tienen algo que los distingue. Exactamente. Sí, claro, y aunque se vean así, como que igualitos, cuando los observas bien, siempre hay algo que tienen distinto. Hay detallitos ahí, que no son tan iguales como a primera vista parece, ¿no?
Claro. Exacto, y también eso es importante, o sea, al momento de la crianza, el el entender y y ser lógico de que tus hijos son diferentes. Entonces, tampoco los puedes criar o o de la misma for exacto, o sea, tienes que ir adaptándote.
Ajá. Así es. Iguales. Hay cosas que sí. Claro, hay cosas que sí, por ejemplo, los valores, eh, la misma educación civil que funciona, ¿no? Pero, a lo mejor, al primero le diste una leche y le funcionó, y el segundo es alérgico.
Así. Ujú. Claro, siempre hay que y eso, o sea, aplicarlo en todo. O sea, hay que ir adapt hay que ir adaptándose y probando cosas nuevas, para tener un buen resultado, aunque el proceso sea diferente.
Claro. Sí.